อ๋อ ค่ะ ๆ อ๋อ ล แล้วได้ ได้แชร์ แชร์เรื่องแบบนี้ กับ กับ เอ่อ เพื่อนร่วมงานคนอื่น ๆ อะไรอย่างงี้ไหมคะ?
อา ก็มีเหมือนกันบางครั้ง ก็จะมีน้อง เพราะมีน้องที่สนิทอยู่คนหรือ 2 คน อย่างเงี้ยค่ะ ก็จะ เออ ชวนน้องไปดื่มด้วย แล้วก็มีแบบ เอ่อ ทานอาหารแบบเบา ๆ เนาะ เราผู้หญิงก็จะไม่ทานเยอะตอนเย็น ใช่ไหมคะ ก็อย่างคนละแก้ว อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็ถึงจะกลับบ้าน ก็ได้แชร์ แชร์ ประสบการณ์แล้วว่า "เออ วันนี้ยูทำอะไรบ้าง วันเนี้ย พี่ เอ่อ ทำพรอเจกต์นี้ ที่เป็นงานส่วนตัวของเราเนี่ย สำเร็จแบบนี้ ๆ นะ เดี๋ยวเขาจะมาส่งของนะ" อย่างงั้นอย่างงี้อะ ก็คุยให้น้องฟัง น้องก็ดีใจด้วย ใช่
อา ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ อา ค่ะ อา เออ อา ค่ะ ก็ ก็ดีเลยเนาะ เป็นแบบใกล้กัน ได้ทัน ได้ฉลองด้วย ได้แชร์ กับคนอื่นด้วย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันก็ทำให้เรา อ่า เขาเรียกอะไร มีกำลังใจทำงานต่อไปใน ในพรอเจกต์หน้า หน้า หรือ หรืองานใหม่ ๆ อันอื่น ๆ อะไรอย่างเงี้ยเนาะคะ เออ จ้ะ ใช่ ๆ
ใช่ เนาะ ๆ มันรู้สึกแบบมีกำลังใจเพิ่มขึ้นน่ะ
ใช่ค่ะ ๆ ใช่ ทีนี้ มันก็จะมีแบบ อ่า พอ พอฉลองเรื่องสำเร็จ ใช่ไหมคะ ก็ ก็จะเบา ๆ แบบคุยกัน ทานอาหารอร่อย ๆ ด้วยกัน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เแล้วมันก็จะมีแบบที่ เอ่อ ก่อนที่มันจะสำเร็จมันจะ ผ่านความยากลำบากมาก่อน
อืม ค อะฮะ ใช่ ๆ มันก็จะแบบเหนื่อยเนาะ แล้วมันก็จะเครียดเนาะ
ใช่ไหมคะ ๆ เออ ทำ ค่ะ อา เออ ใช่ ๆ ทางเนี้ย ก่อนที่มันจะสำเร็จ เราก็แบบ เออ ถ้าเป็นพรอเจกต์ที่แบบมันยากมาก แล้ว มันเครียดมาก ๆ จะ จะชวนน้อง ๆ ไปคาราโอเกะกันค่ะ

เนาะ ๆ ขอบคุณตัวเองที่ในความพยายามของเราเอง
ใช่ ค่ะ ใช่ค่ะ ๆ ประมาณนั้น <chuckles> ดีจังเลย วันนี้ได้มา ได้มาแชร์กันเรื่องตอนทำงานอยู่เนาะ คิดถึงตอนทำงานเหมือนกันตอนเนี้ย เริ่มคิดถึงงานประจำบ้างแล้วแหละ <laughs> คิดถึงน้อง ๆ ด้วย ค่ะ อือ ๆ
อืม จังเลย ก็น่าคิดถึงเหมือนกัน เออ ๆ ๆ แต่ก็เราก็ต้อง เนาะ เดินทางต่อไป <laughs>
อา ทุกอย่าง ถูก ถูกต้องค่ะ มันต้อง move on ใช่ โอเค ขอบคุณ มากนะคะวันนี้
ใช่ไหมคะ? ขอบคุณ มากค่ะ สวัสดี ค่ะ
ค่ะ สวัสดีค่ะ